Ты знаешь, у нас тут вот пора, а, вечеринок, а, предновогодних, а, и, а, м, у меня на работе, у, а, супруга на работе. Но из моего предыдущего опыта ты знаешь, я вот с таким содроганием вспоминаю вот эти все мероприятия п прошлогодние, а, потому что для меня это как-то вообще не праздник. И я думаю: "Господи, когда же уже побыстрее это закончится?". А, потому что я себя чувствую настолько там некомфортно и
Так. Понимаю.
в общем, я переживаю, что опять мне придётся вот это там стоять, а, волноваться, как я выгляжу, красивое ли у меня платье. Как-то вот я, м, ну, при этом я понимаю, что всё это неизбежно, и я не могу прям прям вот, знаешь, отколоться от коллектива и сказать, что я не пойду. Тоже, знаешь, так себе, м, вариант, э, я всё-таки хочу создавать впечатление <chuckles> вовлечённого в команду человека, пусть это не будет на самом деле, но впечатление такое хочу, пусть оно будет ложное, я это принимаю. Но мне вот интересно, может, ты мне порекомендуешь какие-то, а, уроки, а, техники, как вообще не переживать и чувствовать себя увереннее, да, на таких праздниках?
Да. Да, ты знаешь, ты затронула, а, такую интересную тему, а, особенно вот сейчас, да, она очень, ам, актуальна, да, в преддверии всех праздников. И, конечно, я очень хорошо тебя понимаю, ам, когда не хочется принимать участие вот в этих всех, а, корпоративных мероприятиях, но этика корпоративная, да, того требует, и нужно, а, действительно, не откалываться от коллектива, и, в общем, а, соблюдать, да, какие-то там внутренние распорядки. Ну, и, да, как-то вот быть всем вместе, да, вот все, так считается ж, да, что все проработали год, его нужно вот так вот логично завершить, э, новогодним корпоративом. М, хотя, э, конечно, не всегда есть настроение на нём присутствовать, не всегда это, кому-то это интересно, да, кому-то это нравится, а для кого-то это вот действительно какое-то испытание. И просто вот ты сидишь, наверное, да, вот как в твоём случае, и уже посматриваешь на часы и ждёшь, а, когда закончится уже это мероприятие, и всё, и ты будешь свободна. Правильно я понимаю?
Да. Мгм. Ой, точно, да. Мгм. Правильно, мн только ты тут ещё, знаешь, я бы добавила такую ремарочку, что я, в принципе, как токо захожу уже на эту вечеринку, посматриваю на часы. <laughs> Долго ждать не приходится.
Да, да.
Ну, в общем, получается, что никак мне не удаётся, м, ты знаешь, э, влиться в, э, празднование праздника. Хотя, ну, вообще, по идее, задача-то какая, да? Получать удовольствие, а, наесться, напиться, ну, не алкоголя, я имею в виду, а вообще, а, получить удовольствие от общения, найти какие-то новые связи. Поскольку у нас компания большая, очень много приезжает людей из других городов, с других офисов. Это, конечно, да, больше всего меня напрягает, потому что много незнакомых мне людей. И понятия не имея, что эти люди из себя представляют, какие у них интересы, какие какое там у них семейное положение. Ну, то есть это не к тому, что мне там прямо интересно, кто замужем, а н а кто нет, а исходя из того, какие у меня общие там могут быть с ними темы, там, могу ли я про детей или про семью с ними общаться, или, может, вообще им это неинтересно. То есть вот эти вот все вопросы, которые у меня есть, они доставляют мне жуткий дискомфорт и мешают мне получать, э, удовольствие от происходящего.
Да. М, да. Интересно. Да, понимаю. Понимаю тебя очень хорошо. А, конечно, да, действительно, м, у каждого человека свои есть особенности, свои представления. Да, кто-то более, э, любит, вот, какие-то шумные компании, вечеринки, корпоративы, а, кому-то просто это не входит, э, в круг его интересов, да. И смотри, а если, э, пойти по тому пути, чтобы вот, э, вот эти корпоративы всё равно же, вот, например, у тебя, а, 1, да, корпоратив, я так понимаю, вот этот новогодний, к А, ага, 2, а у мужа тоже, да, получается, ты должна и с мужем ходить на его.
Мгм, ну, несколько, 2. У мужа тоже 1. Там вообще катастрофа, там я вообще никого не знаю, кроме своего мужа.
Представляю, да. И, м, ну, то есть получается, да, вот, у тебя там их несколько этих мероприятий, да, 3, а, и на всех вот тебе, конечно, э, желательно, обязательно присутствовать. А вот слушай, а если, а, просто постараться, а, изменить немного отношение к этому корпоративу и, а, расценивать его как, а, часть работы? Ну, вот, мы же на работе выполняем, э, там какие-то задачи, да, порой которые не совсем приятные и не совсем, а, нравятся. Да, но но тем не менее, которые важны и нужны, и отказаться от них, э, и от их выполнения не представляется возможным. Может быть, э, просто тебе как-то с собой поговорить и вот в своём внутреннем диалоге, э, сказать себе: "Слушай, да, вот я признаю, понимаю, что для меня это не отдых, а, мне это не нравится, а, я не очень понимаю, как мне себя там вести, вот чувство неловкости". Н н ну, вот просто с собой договориться, относиться к этому, как к, а, очередной рабочей задаче. Да, вот ты приходишь, ты вот отрабатываешь, и тогда, м, а, когда твой мозг, возможно, получит вот эту вот, э, команду, да, что это работа, то есть он уже не будет так, возможно, эмоционально в это вовлекаться, да в происходящее, и уже это будет не какая-то личная ситуация, а просто ещё одна рабочая задача, да, вот которую тебе 3 нужно выполнить, вот последние 3 рывка в этом году, и, э, всё, ты, м, с этим завершишь и до следующего года забудешь. Как ты думаешь, возможен такой вариант для тебя?
Да. Так. Интересно, мгм. На самом деле мне очень близок такой, знаешь, прагматичный подход. Э, ну да, в принципе, э, единственное, что, так скажем, остаётся несправедливым в данном случае, да, и на самом деле шикарная рекомендация изменить отношение к происходящему. Тут только одно малюсенькое но, знаешь, но оно и не критично, оно не критично для меня, но оно есть, что за это мне никто не будет платить. То есть я буду выполнять рабочую задачу. Да, но зато красивый стол накроют, красивые музыканты мне сыграют. В принципе, я могу рассмотреть это как компенсацию, поэтому есть в этом определенный смысл, э, и зерно рациональности, э, чтобы отнестись, э, к таким неудобствам, да, как к работе, мгм. Я могу на думаю, на самом деле, немножко это, э, вытерпеть и пару часиков, э, уделить время, ну, это, в конце концов, не восьмичасовой рабочий день, э, да, повеселиться, потусить, побыть рядом и при этом, может быть, тихонечко потом <sighs> уйти.
Да, я понимаю. Да. Отлично, да. И вот, кстати, ты сказала про пару часиков. А, вот скажи, э, возможно, чтобы, вот, уже там, не находиться долго, возможен ли такой вариант, чтобы, м, без ущерба, да, э, вот, э, взаимоотношениям в команде, м, во и и и и вот этому св своему выполнению, да, тому, что ты побывала, э, на корпоративе качественно. Э, например, побыть, а, не целый корпоратив, да, столько, сколько он будет длиться, а, например, действительно какую-то часть, может быть, официальную часть, да, если она имеет место быть. Да и вот вот там вроде бы банкет, и вот все рассаживаются, и можно там вот тоже вроде бы да, на банкете, и, э, как будто бы даже ты, э, уже какой-то салатик съела, да, и уже вроде бы как бы выпила шампанского, и так вот раз-раз, и пока все там себе, а, да, борются за представленные блюда на столе, а, воспользоваться тем, что, да, внимание отвлечено, и как-то вот попытаться, может быть, и незаметно уй уйти. Ну, а, если можно, э, м, можно и, кстати, и заметно, на я просто, н не знаю, а, конкретно, да, нюансов. Нюансов, как это принято у тебя в компании, вообще приветствуется ли такое. Э, но, как в любом случае, когда ты уходишь из банкета, ты уже выполнил, да, свою функцию, ты уже побыл, уже никто тебе не скажет, что ты, там, отделяешься от коллектива и никаких преце претензий тебе уже не предъявит. Вот скажи, пожалуйста, а, можно, вот, такой тоже вариант рассмотреть в твоём случае?
Так. Ага. Да. Мгм. Ну да, правильно, мгм. Я думаю, что вовремя уйти- это лучше, чем, да, не вовремя остаться. Поэтому вполне себе рабочий вариант по м, побыть, э, на официальной части, когда руководство раздаёт всем поздравления и какие-то, м, хвалебные, эм, отклики касательно результатов прошедшего года. Я думаю, в принципе, этого будет вполне достаточно для того, чтобы показать свою лояльность и приверженность компании. Поэтому, да, на самом деле это хорошая рекомендация, и, м, я думаю, я бы смогла так сделать. Поэтому спасибо те большое.
Это точно. Да. Слушай, да, эм, конечно, м, я, м, желаю тебе, чтобы, э, все корпоративы прошли на той волне, которая для тебя приемлема. И, э, если даже, возможно, получится, ам, испытать какое-то удовольствие от этого процесса и от, э, нахождения там, э, это было бы замечательно. Ну, а если нет, то мы уже с тобой, э, подобрали возможные варианты, которые ты можешь применить. Спасибо тебе, что ты поделилась, э, своими мыслями и что мы так здорово порассуждали с тобой на эту тему.
Да. Мне твои рекомендации также были очень полезны. А, всего доброго, пока-пока!